Paano niyo po pinapanatili ang magandang komunikasyon sa inyong pamilya?
Hmm. Sa amin, ah, hangga't maaari kahit na busy kami, ganyan, mahilig kami yung parang hindi mawawalan ng komunikasyon kahit ba through online lang, ganyan. Kasi may group chat kami pamilya mahilig oo ganon. Tapos mahilig kaming magtanungan kung kumain na, ganyan. Kasi mahilig kami sabay-sabay kumain. Lalo na yung may kapatid din kasi akong naka-work from home, ganyan. Kaya minsan, ah, nagsasabay kami kumain kapag ganyan lunch break, mga ganon. Tapos ayun! Ah, dati kasi, ah, kaya ko nasabi ngayon pinapanatili na namin yung magandang komunikasyon. No'n kasi, ah, nung bata-bata pa kami, mahilig ayun! Mahilig kasi kami yung mag-away nung kapatid ko. Tapos humahantong na sa oo, hindi maganda naman na komunikasyon. Parang humahantong na lang sa ano 'yan, syempre yung bigla na lang may argumento hanggang sa parang hindi na kami magkakapansinan, parang ganon. Siguro dahil ba mm.
Hmm. Ah, oo. Ano pong kaibahan? Ay! Oh. Mhm. So, mga ilang araw po ba yun, yung gano'n? Parang nagtatampuhan kayo, mga ilang araw? Umaabot ba ng gano'n or ilang oras lang?
Araw po talaga. May araw talaga, merong oo. Umabot pa nga po sa ano, eh, siguro no’ng teenager na kami, sobrang ‘yan, siyempre may kanya kan medyo ano pa, eh, ang isip namin. Humantong pa sa i ano, ilang buwan, ‘yong away namin talaga magkapatid, oo. Kaya ngayon, ah, talagang pinapanatili na may magandang komunikasyon. Hayan tulad niyan, siguro nag-matured na, nagkaka-edad na, na talagang parang nahihiya na nga kami minsan magka-argumento, eh. Kaya ngayon, parang nakakatuwa naman na kahit minsan may tampuhan, sa isang araw lang, nagkaka-ayos na kami. Parang gano’n naman ‘yong nangyari sa amin. Mm.
Ay, naku. Oo. Oy, grabe 'yon. Ang tagal. Mm. Oo. So, ‘di ba, sinasabi mo ngayon, nag-iba na talaga. So, sino ba ‘yong nagre-reach out sa mga panahong gano’n na may tampuhan? Ikaw ba ‘yong una nagre-reach out or depende kung sino ‘yong, ah, sabihin natin nagkasala do'n? Oo yung
Mm. Oo. Depende kung sino nagkasala sa amin, ganyan. Pero parang mukhang pinakalaging madalas, ‘yong kapatid ko. Kasi siya ‘yong ano, eh, naiintindihan ko naman, na may mga kapatid tayong pinoprotektahan tayo, ganyan. Kaso minsan kasi ‘yong limit na parang sh ano, ‘yong parang nanghihimasok na ng buhay mo. ‘Yong parang minsan
Oo. Hmm. Ah, 'yong parang may unsolicited advice po ba?
o. Kumbaga, parang minsan do’n ka masay, pero sa kanya hindi okey ‘yon. So, parang, ‘di ba, minsan do’n kami nagkakatalo no'ng kapatid kong ‘yon. Kasi ate ko siya, nakakabata akong kapatid. Kaya minsan naiintindihan ko, may times naman na talagang hindi ko na maintindihan. Oo, overprotective na. Kaya parang do’n, do’n kami nag-aaway hanggang sa parang ‘yong komunikasyon namin dalawa nawawala na talaga, parang gano’n. Ngayon naman, nakakatuwa na talagang alam ‘yong parang naging kakam magkakampi kami sa buhay ngayon na talagang kung saan masaya, suportahan na lang sa isa’t-isa, gano’n.
Mhm. Kung bakit parang overprotective siya sa'yo, ganyan. Mm. Oh. So, mas maganda 'yan kasi may pagbabago kahit papaano. Mm. Ah, sa palagay mo, sino sa pamilya mo ang pinakamadaling kausapin talaga at bakit?
Totoo. Mm. Sa aming pamilya, ngayon yung siguro yung panganay na kapatid ko, 'yon, yung talagang hindi siya ano, eh, mapagtanim ng sama ng loob kaya kumbaga siyempre siguro nasa edad din niya, nakakatanda sa amin. Mahilig siya yung kapag nagkakatalo kami, mm. Yung parang nagkakatalo kami tapos
Hmm. Oo. So, parang So, parang nag-mature na siya, kumbaga.
Oo, mature na siya. Tapos pinakikinggan niya lang kami, tapos kumbaga siya yung sumbungan namin, eh, gano'n. Ang nakakatuwa naman hindi siya kumakampi na kahit sino sa amin. Maganda kinakausap niya kami. Ta's 'yon minsan do'n kami nagkakaayos sa kapatid ko kapag
Oo. So, kumbaga hindi siya bias talaga.
Mm. 'Di naman, kaya 'yon din po ang maganda do'n na talagang, ah, walang kampihan na, ah, talagang pinanindigan ng ate ko na talagang panganay siya na talagang, ah, pinag-aayos niya kami no'ng kapatid ko na 'yon, na lagi kong ano, yung iyan hindi pagkakunawaan, gano'n.
Mm. So, maganda 'yan 'no kasi yung ate mo ano siya, fair siya. So, dahil do'n mas nagiging dahilan kung bakit mas madali niyong niyong naaayos yung mga hidwaan, 'di ba, sa pamilya n'yo, mhm. So ano naman yung mga paraan mong ginagamit para mapanatiling bukas talaga yung komunikasyon sa pamilya n'yo?
Oo. Tama. Mm, kaya ngayon na, ah, kahit na busy na talagang may kanya-kanya rin naman kaming ganap sa buhay, nakakatuwa lang din kasi buti na lang nauso yan group chat, ganyan. Na talagang mayron kaming ganyan, pamilya. Oo, na kahit ba kanya kasi may kanya-kanya kasi kaming kuwarto, ganon. So doon, doon kami minsan nag a
Oo. Yung sa messenger, ganyan? Ah, nasa iisang bahay lang kayo hanggang ngayon?
O, isang bahay pero may kanya-kanya kasi kaming kuwarto, ganon, eh, yung panganay ko ring ate nandito pa, gawa ano kasi siya, eh, single mom siya. So, dito pa rin siya kasama yung pamangkin ko, yan. So, mahilig kami niyan na parang doon kami nagkakausap sa mga ganap-ganap namin sa buhay o kaya dito sa bahay namin, kapag may ganyang i-uutos, yung mga ganyan. Yan, kaya kaya, o kaya yung mga gawaing bahay na kailangan naming ituon kung sino yung si ganto, ganyan. Kasi magkaka-chat kami sa pag ganyan na minsan kuwentuhan ganyan, minsan chat lang ganito. Tapos may, nagkakakita lang kami kapag ganyan, sabay-sabay kumain, manonood ng TV, ganyan. Hindi pa rin naman din nawawala yung bonding tsaka yung komunikasyon. At tsaka ngayon masasabi ko talagay maganda yung komunikasyon naming pamilya. Kasi yan tulad niyan, lahat na kami, ah, siguro nag matured na talaga. Wala na, hindi na masyado yung dati na talaga lagi kami nag-aaway.
Mm. Ah. Mm. Oo. So, hindi na talaga siya pata pataasan ng pride ngayon?
Mm. Ngayon talagang parang nagkaka-hiyaan pa kami kapag may mga parang bagay kaming hindi pagkakaunawan o intindihan. Ngayon nakakatuwa kasi suportahan na kami sa bagay na ikaka-saya namin, parang ganon. Yung wala na kaming paki-alamanan, ganon. Siguro dahil tumatanda na din ganyan, hinayaan na din namin kung ano yung dapat, ganon. Kung saan siya masaya, iyon na suportahan na lang ganyan.
Ah, talaga? Mm. Mhm. Oo, yun naman dapat sa isang pamilya, di ba? Kung saan makikita na masaya yung kapatid, o di ba? Yung parents o yung anak, oo, susuportahan. Para mas maging peaceful din, di ba? Ah, sa tingin mo naman, um, pa'no mo pinapakita na nakikinig ka talaga kapag may nagsasalita sa pamilya, yung may nagsasabi ng mga hinaing, ganyan? <gasps>
Mm. Totoo. Tama. Totoo. Mhm. Oo. 'Yan tulad niyan na parang, ah, masya ano ako, eh, bukas naman ako sa mga ganyang bagay lalo na kapag, ah, minsan syempre hindi maiiwasan din. Hindi naman din kasi ngayon parang nakakatuwa din do'n nakilala na namin talaga yung husto na isa't isa. Lalo ngayon nagkaroon kami ng magandang komunikasyon, open na komunikasyon na dati parang siyempre bata pa, talagang parang may kanya-kanya, parang may laro-laro pa kasi, eh, hindi pa kasi masyadong gan'to, eh. Ngayon naman, ah, talagang bukas kami sa pakikinig din, ganyan na para bang kung ano yung hinanakit ng isa, kung ano yung problema pakikinggan yung bawat opinyon at 'yon din yung yung pride na talagang wala ng pataasan. Kung sino ba may mali ganyan, talagang magpapakumbaba. Yung parang minsan kahit magkahiyaan man yung mag-sorry o pasensiya sa personal, kahit na lang sa online gano'n din kami minsan na parang nagpapasensya ka kasi nga minsan 'yon, minsan lalo na kasi minsan yung ate ko ring panganay hindi ko rin naman din masisisi na parang minsan mainitin na rin ang ulo, gano'n. Kaya kami mapagpasensya na lang din kaming mga nakakabatang kapatid din sa kanya ganyan, gawa nga din naman ang dami rin namin kasing gawain sa bahay, mga gawaing bahay, gano'n. Kaya minsan napagsasabay din namin talaga na 'yan syempre buti na lang work from home ganyan, may nilalaan din na oras minsan kapag ganyan lunch break, ganun. Maglalaan muna kami ng oras para rin sa magulang namin, ganyan. Nagtatanungan din kami kung nakainom na ng gamot nila yung ganyan sa maintenance, mga gano'n.
Mm. Hindi ka naman na-o-offend sa mga gano'n? Oo. Mm. Oh. Oo. Hmm. <chuckles> Oo. Hmm. So, more on mga chat lang talaga yung ginagawa niyo? Oo. So, may mga family rules ba kayo pagdating sa komunikasyon tulad ng, ah, walang magse-selpon habang kumakain, mga ganun, meron po ba?
Mm. Mm. Meron din naman na para hanggat maaari kapag ganyang kinakausap talagang isapuso yung gano'n. Lalo na sa tatay ko kasi, eh, ayaw niya na ayaw na ayaw niya na kapag tuwing ganyan nag-usap-usap yung para bang hindi ka gano'n nakikinig, hindi mo sineryoso yung usapan ganyan. Tapos yung an oo yun kasi yung maganda do'n kasi ayaw na din ng tatay ko yung ano, yung paulit-ulit kami sa usapan na yun gano'n. Kasi dati 'yon at 'yon yung nangyayari sa'min kaya paran lumalala yung away namin na talaga bang hindi napapakinggan yung bawat, ah, problema, yung bawat hinanaing ng isa, ganyan, kaya parang lalong lumalala yung away. Ngayon, ang ginagawa naman namin kapag ganyan mag, ah, open kami ng mga parang nag-o-open forum din kami pamilya 'pag namimi ganyang away. Mahilig din kami yung ganya kausapin yung bawat isa hanggang sa para kausapin kung sino man yung nagkaaway saming magkakapatid kaya yun naman din, di na parang yung
Mm. Ah, dapat fully present talaga iino, oh. Mm. Ah, oh. So, kumbaga organisado din yung open forum niyo.
Oo, hindi na kami nag en, hindi kami nagkakatiisan talaga ngayon. Dati parang tiisan talaga kaya ilang buwan, eh. Ngayon parang hindi na. Ayun naman din, nakakatuwa do'n sobrang open na kami sa isa't isa ganyan komunikasyon sa pamilya.
Sol mom, ano naman yung natutunan mo tungkol sa komunikasyon mula sa yun, sa nakakatanda katulad ng sa mama mo ganyan or s
Mm. Mm, ayun natutunan ko sa kanila na talagang maging open-minded din na parang hindi sa lahat ng pagkakataon parang pagbibigyan ka na lalo na kasi ako bunso ako. Kaya parang siyempre oo, na dati siyempre unting ano ko sumbong ako sa ganyan sa magulang ko ganyan inaaway ako dito gano'n kasi. Mm, bunso kasi, mm, kaya ngayon na o, na ano ko lang din nai-handle din yung emosyon. Kasi dati hindi ko siya ma-handle talaga, eh, kaya parang natutunan ko 'yan sa komunikasyon na talagang ano din ngayon naman parang talagang sumobra pa dun sobrang haba ng pasensiya ko sa mga kapatid ko talaga, mm.
Mhm. Ah, en. <laughs> Oo, ganun kasi yun bunso ganun talaga, 'di ba? Kadalasan, oo. Ay, talaga? Parang ano talaga malaki yung shift na nangyari sayo.
Oo, totoo kumbaga parang kahit minsan, ah humahantong pa rin naman sa pinapagalitan nila ako pero hindi na ako sumasagot. Parang sige pakikinggan ko na lang 'yan kung ano man yung kahit minsan, ah, natataasan na ng boses ako na kapatid ko yung panganay wala na lang dedma na lang ako. Parang nasanay at tsaka parang in-open ko na lang din siya na sige kung si, ah payo kasi ng magulang ko ano, minsan wala naman din sa edad 'yan, kung sino nang yung parang mas nakakaintindi o nakakaunawa yun na lang. Lalo na sa amin siyempre matatanda na lalo na yung panganay kong ate parang ang gap namin 10 years parang ganon matanda talaga siya sa'kin. Kaya parang ini mm, iniintindi ko na lang din siya siguro dala na lang din ng pagkaedad kaya minsan mainitin ulo niya yung ganon. Kaya parang yun intindihan na lang din kami kung sino naman yung parang mas nakakaintindi o nakaunawa gaya ng payo ng magulang ko ganon.
Oo. Hmm. Oo. Mhm. Totoo. Oo. Ay, oo isang dekada yun, no? Mm. Mm. So, kailan mo talaga na parang na-realize na may shift na sa'yo na parang mas naging open ka, mas naging mapagpasensya. May nangyari ba before that kaya gano'n?
Mm. Mm. Oh, sup oo, parang 'yon din, 'yong sa parang 'yong may matindi kaming naging away no'ng kapatid ko. 'Yong, ah, kasunod kong kapatid na 'yon kasi talaga, eh, ang gap namin isang taon lang, eh. Kaya parang aso't pusa talaga kami. Oo. Siguro 'yon din na parang kaya rin nagbago lahat 'yong pananaw din namin sa away-away na 'yan. Mayroon kaming isang matinding away talaga na parang talagang hin ano na, eh, talagang taasan talaga kami ng boses, ganyan. Oo, pero ang ano do'n, hindi naman kami nagkakasakitan ng salita. 'Yong parang 'yong nagpa, ah, nagsasabi ka lang ng hinanakit mo o 'yong tono ng pananalita mo, 'yong matataas na, ganyan. Siguro, parang nahiya na lang din kami sa magulang namin na tulad niyan senior na. Nai-stress na rin sila, gano'n. Kaya parang nabago din 'yon na parang nahiya na lang kami mag-away-away din magkakapatid. Kumbaga, parang sa ayaw na rin namin ma-stress 'yong magulang namin. Kaya ngayon, lagi kaming magkaayos kahit saang ano, kahit saang aspeto talaga. Pakiramdam namin magkakampi talaga kami sa buhay. Kahit man ayan, tulad niyan, nag-o-open kami sa mga karelasyon namin, ganyan. Parang wala lang. Suportahan kami na, 'di ba, minsan sa pamilya takot kang mag-open na parang about sa relasyon mo, karelasyon mo, ganyan. Sa'ming magkakapatid oo, bukas ngayon. Dati nagkaroon din kami ng ganyan. Talagang nagkakaaway, gano'n. Siyempre, 'pag kapatid mo, masasaktan ka. Kung 'pag nasasaktan siya, mas nasasaktan ka. Ngayon naman, nakakatuwa na parang suportahan lang tapos im positibo lang 'yong komento, gano'n. Mm, kaya ayun. Kaya nakakatuwa naman din ang laki ng pagbabago na nangyari at buti naman niyan payapa kami ngayon. Hindi tulad talaga noon, talaga malimit, eh. Ngayon, buti na lang din naging payapa 'yong ganyang magandang komunikasyon naming pamilya, gano'n.
Mm. Oh. <laughs> Oo. Ano po nangyari? Ah, oo. 'Yong tono lang. Mm. Mm. <laughs> Oo. Yeah. Mm. So, sa inyo, bukas kayo doon? Oh. So, tumagal 'no sa pamilya niyo? Hmm. Oo, maganda 'yan kasi, 'di ba? Tapos may wino-workout talaga siya, 'no, bawat araw. para mas magiging maganda talaga 'yong komunikasyon. At siyempre, gaya nga ng sinasabi mo, darating din talaga 'yong time 'no, na bigla na lang talagang gano'n. Parang naggo-grow ang lahat ng, 'di ba, miyembro ng pamilya niyo. Tapos suportado niyo mm, 'yong isa't-isa. Pero paano ano naman 'yong payo mo sa mga 'di ba nakaranas na gano'n, 'yong parang nahihirapan talaga sila na mapanatili 'yong magandang komunikasyon sa pamilya nila? Sabihin natin kasi ma-pride, ganyan, or sadyang 'yon talaga 'yong nakasanayan nila. Paano ano ano mapapayo mo doon?
Totoo. Tama. Oo. Nagma-matured, mm. Ng Ah, ah. Hmm, payo ko sa kanila na ano din, na, ah, parang yan tulad niyan, ah, parang namnamin din nila yung mga nangyayari parang tulad ng nangyari sin samin ng kapatid ko, na parang ngang ah, seryosohin din nila lahat ng bagay na nangyayari na huwag nilang gawing biro talaga. Lalo na yan, sa mga matinding away na nangyayari? Na sana naging aral. Na parang next time na alam mo din, na bandang huli, na magkakapatid kayo, pamilya kayo, magkadugo kayo. Na kayo pa rin talaga yung magdadamayan sa isa't-isa. Parang ganun yung para sa akin na maipapayo ko. Oo, kumbaga ...oo kahit na parang, kahit anong away n'yo, kahit anong talagang hindi pagkakunawaan, pagkakaintindihan. Parang lagi niyong iisipin na talagang magkapatid kayo. Na kahit anong mangyari magdadamayan kayo, magtutulungan kayo. Parang ngayon, yung yun yung po, yung nangyari sa'min na talagang ngayon siyempre nagkakaedad, nagmamatured, dumadami yung mga ah, problema, responsibilidad sa araw-araw. Ang mahalaga, ramdam mo nandyan yung kapatid mo. Na kaya mong magsumbong. Na kaya mong magsiwalat ng nararamdaman mo o hinanakit mo. Oo, nagtutulungan kayo na parang ramdam mo na may kapatid ka, may pamilya ka na andiyan pa rin. Na parang kahit na anong mangyari, ganun. Tulad niyan, andiyan parin naman yung mga magulang mo ngayon, ganun. Hanggang sa dumating pa rin sa magandang komunikasyon, ganyan. Yan, salamat sa masayang kwentuhan.
Hmm. Ooh. Mhm, so kumbaga magre-reflect? Sa mga pangyayari. Oo. Mm. Tapos nagtutulungan kayo all the time 'no? Oo. Mm. Ayan, <gasps> maraming salamat sa mga payo mo at magandang hapon, paalam.
Salamat.